<laughs>
<chuckles> Di ba po? Kumbaga, matik na pagdating niyo po dun, ah, bangko agad pupuntahan mo tsaka po 'yong mga, ah, tindahan ng mga mamahaling mga bag, ayan po, mga gamit 'di ba po? Pero pero po kung iisipin niyo po ano, ah, ang sama ang sama nung iniisip natin <chuckles> kasi pagnanakaw talaga yung naisip natin gamit ang pagte-teleport, opo.
Tama. Oo, da <chuckles> Oo, 'di ba? Pero kasi sa ngayong panahon siyempre ga-grab mo na yung opportunity, 'di ba?
Opo. Totoo naman po, tama po. Dahil nga po hindi opo.
Kasi eh, i
Opo.
Kasi nga ano, eh, kung pagpalagay natin yung magiging superhero ka nga, oo, mag nakakapag-teleport ka. Pero ang tanong, kung ikaw l kung paano 'pag ikaw lang yung mismong makakapag-teleport, hindi ka makapag-teleport ng iba, 'di ba?
Tama po. Opo. Tama po. Tama opo.